C'est marrant, c'est comme si en fait dans la vie de tous les jours, heu, nous on avait décidé de passer par l'écrit parce que c'était plus simple. Mais que dans le boulot en fait, heu, on était resté bloqué à l'écrit alors qu'au final ce serait peut-être plus simple d de s'appeler. Heu, ouais c'est
Mmh ouais. Exactement. M moi je trouve que je trouve que l'écrit au boulot est vraiment nécessaire quand il y a des voilà, quand il y a des risques, quand il y a des enjeux financiers, quand il y a des enjeux de délai, là oui, il faut qu'on écrive parce qu'il faut une trace, parce qu'il faut qu'on puisse se couvrir et se justifier plus tard si jamais, voilà, la situation devenait compliquée. C'est vrai que si on n'a aucun écrit, ça va être compliqué de se défendre, mais heu, mais là, voilà, il y a il y a ouais, je pense qui v les gens ne font pas trop la distinction entre ce qui représente un enjeu et ce qui est vraiment, heu, pff, on va dire un sujet ordinaire basique et qui et qui peut être heu, voilà et qui peut se gérer par téléphone ou encore mieux même en se croisant dans un couloir en face à face, heu, i ouais je trouve qu'on a on a perdu un peu ça.
Heu, ouais, qu'il faut une trace quoi, ouais. Oui. Ouais, bien sûr. Oui. En face à face, ouais. Bien sûr. Peut-être que c'est aussi, heu, quelque chose d'assez z générationnel puisqu'en fait les nouvelles générations, elles ont vécu heu, enfin elles elles ont grandi en fait avec le côté, heu, texto, téléphone et cetera et en fait parler en face à face ou même par téléphone
C'est vrai. C'est vrai. C'est heu, alors oui et c'est vrai. Non, mais c'est c'est une excellente remarque, c'est vrai que moi je constate que mes enfants qui sont ados, heu, finalement, ont ont beaucoup de mal à appeler quelqu'un quand mais mais c'est ça, mais même pour des des enfin pour des choses basiques, hein, pour prendre un rendez-vous, heu, au coiffeur, commander une pizza, enfin je veux dire des des des des sujets très simples quoi, qui nécessitent pas des longs que des longues conversations, mais même ça, en fait, je les sens pas à l'aise avec ça, ils ils ils sont j'ai alors je sais pas, c'est comme une comme une peur de parler à des gens, heu, inconnus alors que, heu, ouais ché ché heu, c'est très c'est très, très curieux, c'est vraiment curieux et heu et c'est ça. Mmh.
ça peut bloquer en fait. À passer un appel, ouais, bien sûr. Pour commander une pizza, ouais. <laughs> Ouais. C'est terrible, hein, mais mais c'est vrai, hein. Ouais.
Bon ça me laisse perplexe parfois, heu, mais mais mais effectivement je pense qu'il y un aspect générationnel qui est heu, qui est qui qui est pas neutre, ouais, ouais.
Ouais.

OK.
C'est mais encore une fois, c'est probablement générationnel, hein, tout ça. <chuckles>
<laughs> Il y a il y a de grandes chances en effet. <chuckles>
<laughs> Mais après il y a il y a ça me fait penser à c'est vrai, m ma mes mes mes grands-parents, heu, qui, je me souviens pour mon anniversaire, m'écrivaient une carte, heu, et finalement je les ai gardées toutes ces cartes, heu, toutes ces cartes d'anniversaire, heu, et et et mmh et finalement je me dis: «Ouais, c'est quelque chose qui est resté, heu, d'eux». Heu, et que je garde en souvenir et mmh et finalement quand quand je souhaite, heu, bon, alors quand je souhaite bon anniversaire à mes enfants, je les vois en direct, enfin je me dis quand ils seront plus grands et qu'on se verra pas forcément ce jour-là, peut-être je leur enverrai un message et mmh et ce message là, est-ce qu'il va rester? J'en suis pas sûr, je suis à peu près sûr que non même, hein.
Oui. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Oui, il y a quelque chose de très, heu, symbolique, heu, les cartes d'anniversaire des grands-parents, et cetera, heu
C'est ça et et et et en fait et les cartes postales, ouais, c'est vrai, ça a tendance à disparaître totalement et alors que c'est vrai que ouais, moi j'ai gardé quelques souvenirs comme ça de mes de mes grands-parents qui nous envoyaient des cartes des cartes postales, ouais, des cartes de voeux aussi pour le nouvel an et mmh et ouais, finalement, c'est des souvenirs qui restent et qui sont plutôt sympas. Voilà, je les je les regarde pas tous les jours, mais heu, quand je retombe dessus, ça me fait plaisir de de regarder ça et mmh. Ouais, peut-être qu'il y a une trace, heu, une trace qui reste et qui qu'on aura pas hein, plus tard, avec, heu, dans nos échanges, non.
Ouais, les cartes postales aussi. <chuckles> Ouais, ouais, ouais. Mmh. Non, mais Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne réflexion, heu, sur, heu, sur ce côté souvenir, heu
C'est ça, c'est c'est, heu, c'est c'est garder une trace, heu, en en longue durée, voilà et et peut-être que les archives numériques plus tard répondront à ça, mais encore que je suis pas vraiment sûr, je ne suis pas certain qu'on arrive à à garder tout, parce que <blows air> il y en a tellement et puis en
<laughs> Oui, et puis c'est ça, en fait. C'est qu'on est on a une masse, maintenant, de, mmh, d'archives, heu, de de messages, par exemple, ou même de mails, qui est assez impressionnant, hein, heu
Ah, c'est ça. C'est ça, et c'est, et puis enfin, je m mais même, je crois que ça s'efface, non, au fur et à mesure. Enfin, sur WhatsApp, une conversation, je sais pas exactement combien de durée, heu, ça conserve, mais il me semble qu'au bout d'un certain temps, ça s'efface. Ah oui, d'accord, OK. Bon bah alors, c'est peut-être ça, il y a peut-être des paramétrages qui permettent de garder les choses
Hem. Je crois que tu peux la garder, très longtemps, hein. Mmh. Mais bon, tout ça, ça fait du stockage, et ça fait. Enfin, c'est
très longtemps. Oui, c'est d'autres contraintes. Ca questionne et c'est peut-être pas évident non plus, effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour ces questions, c'était intéressant. <chuckles>
Ça questionne aussi, quoi. <laughs> Merci à toi.